Слушай, у меня такая ситуация. С одной стороны предстоит приятное событие. Мы с мужем собираемся в отпуск, э, в Латинскую Америку. Да, и вро вроде бы как бы всё, а, приятно и радостно. Вот, билеты мы там уже купили, да, там примерно щас маршрут составляем. Но я понимаю, что это всё-таки, э, Латинская Америка, и это совсем другая культура, и это там, не самые, там, по моему мнению, безопасные какие-то страны, да. Там много всего происходит. Вот и мы щас, э, как бы, э, хотим, да. Мы уже как билеты купили, всё уже, как отступать поздно. Вот, но всё равно мы и и я, наверное, больше как-то немножко переживаешь. Что это всё-таки такая совсем другая и культура, и с точки зрения безопасности совсем другая среда. И вот, может быть, мы с тобой поговорим. И там у тебя возникнут какие-то для меня там советы или мысли, вот на что обратить внимание, а, э, при таком путешествии, чтоб как-то чувствовать себя более в безопасности.
Так. Да. Понимаю. Да. Понимаю, да. Скажи, пожалуйста, а ты хочешь, э, проговорить свои вот опасения, какие-то страхи, поговорить о своих эмоциях? Или всё-таки хочешь получить какой-то совет, который вот поможет тебе справиться своим беспокойством и, возможно, поможет чувствовать себя в большей безопасности.
Наверное, скорее мне нужен совет. Да, ну вот как бы, может быть, мы с тобой придумаем, на что надо обращать внимание вот при такой поездке.
Да, конечно, давай попробуем разобрать с тобой ситуацию, которая у тебя образовалась, и понять, что можно делать. Скажи, пожалуйста, а это 1 поездка вот по Латинской Америке или у вас уже был опыт?
Еще нет. В Латинской Америке мы еще не были. Вот, мы там были, ну, там в Азии были, и вот там на Ближнем Востоке были, ну, в Европе. И я п поэтому в том числе опасаюсь, потому что, например, вот та же Азия, она совсем другая. Ты вот едешь туда и понимаешь, что это другое там. Ну вот там, те же, не знаю, в этот миллионы мотиков, которые там во Вьетнаме. Ну, много всего, и это всё какое-то другое. И понимаешь, надо обращать внимание, наверное, на что-то еще вот. Здесь меня, наверное, беспокоит какое-то такое представление, что Латинская Америка немножко небезопасна и, может быть, там, к не знаю, как-то как-то деньги как-то хранить, не знаю, вайт в отеле, в сейфе. Ну вот что-то такое, я думаю.
Ага, мгм. Да. Да. Да, понимаю. Да, я понимаю твои чувства, чувство тревоги, а, потому что ты переживаешь за безопасность. Это действительно очень важно в целом в жизни и тем более при путешествиях. Конечно, а, все хотят себя как-то обезопасить и чувствовать комфортно, поэтому твои чувства, они объективны, да, страх, а, за за какое-то имущество свое, за в принципе, за хороший отпуск, да, чтобы ни ничего его его не омрачило. Поэтому я могу понять твое беспокойство. Скажи, пожалуйста, а вообще были вот в путешествиях у вас какие-то, м, ситуации, которые вот заставили тебя поволноваться? Может быть, там у вас кра украли вещи или еще что-то такое произошло, что теперь вот, э, не дает тебе покоя, и ты боишься, что это повторится?
Ну да, мгм. Мгм. Да, у нас была очень такая, з ну не забавная, но в итоге она оказалась не такой страшной, ситуация. У нас, а, когда мы путешествовали, а, по по по Азии, и мы на какое-то время там снимали, такой, ну ну м-м маленькую очень машинку, и в итоге мы оставили в машинке открытое окно, и у нас украли рюкзак пустой, но в нём в нём были российские паспорта. И с одной стороны это не страшно, потому что, ну, российский паспорт внутри, э, внутри Вьетнама не нужен, да, ничё ничё такого, но, с другой стороны, нам пришлось их восстанавливать. А это, ну, было не очень приятно. Вот.
Хорошо. Так. О Мгм. Конечно. Да, я понимаю твои чувства и твое нынешнее беспокойство, потому что всё-таки такой опыт кражи есть, это действительно неприятно, вам просто повезло, что не было там загранпаспортов или денег, карт. Так могла бы ситуация, конечно, сильно осложниться. Поэтому ты теперь понимаешь, что это может произойти в любой момент и с кем угодно, что на самом деле очень с сложно от этого застраховаться. Вот. Поэтому твои опасения они совершенно понятны мне. Да, это непросто. А как ты считаешь, вот, а, лишний раз напомнить себе какие-то простые правила безопасности, да, в поездках, ну например, а, не возить все деньги с собой, не не брать с собой документы. Можно сделать, допустим, копии документов, да, для того, чтобы, если где-то понадобится, доказать свою личность, но при этом объяснить, что мы вот опасаемся возить с собой ре реальные документы. А, часть денег действительно хранить в сейфе, вот где-то частично пользоваться картами, чтобы были, м, разные возможности, да, как-то выйти из ситуации. То есть вот продумать всё до мелочей и как бы, конечно же, следить за своими сумками, рюкзаками. И в любом случае не стоит их оставлять где-то без присмотра, даже в машине. Вот как считаешь, вот подготовка, а, продумать все планы, вот как действовать- это поможет тебе снизить, а, вот, э, свои эмоции, переживания, именно страх перед поездкой?
Мгм мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм мгм. Слушай, я думаю, да. Я думаю, это снизит не только эмоции, но, наверное, еще это повысит как раз вот этот вот уровень безопасности, потому что всё-таки в моем представлении действительно Латинская Америка- это такая, ну, то есть страны, где надо быть вс внимательным. И, наверное, да, нужно как-то, э, понятно, в я больше не вожу русские паспорта никуда. <chuckles> Вот. Но на самом деле вот с загранпаспортами, поскольку это и там единственный документ, по которому ты там влетаешь-вылетаешь из страны, вот, наверное, надо точно прям продумать либо его не брать с собой, вот как ты правильно говоришь, что сделать копию и там оставлять условно в отеле, в сейфе, да, а с собой там, на всякий случай, возить, ну, даже не копию, ну, копию и там, ну, там фотографию в телефоне, чтобы она всегда была с собой, да. И, да, вот совет с деньгами. Мгм, мгм. И совет с деньгами, мне кажется, да тоже очень правильный, то есть понятно, что, чтоб какие-то деньги, конечно же, на карточке, да, какие-то деньги, а, соответственно, наличными и какие-то из них, наверное, действительно правильно оставлять в отеле, чтобы, ну, даже если что-то случится всё-таки, какая-то часть суммы, она оставалась, ну там, где ее можно взять и дальше там как-то потратить.
Мгм. Конечно. Да. Да, и фотографию можно делать, да. Да, не стоит с собой возить всегда все деньги, важные документы. Еще, наверное, стоит, э, разделить, например, с сумму, да, пополам. И одна часть денег у тебя, другая у мужа. Ну, конечно же, не забывать о безопасности, о внимательности, но при этом всё равно как бы снизить вот это напряжение, понимая, что, ну, 2 одновременно вряд ли ограбят, ну, так хотя бы у кого-то останутся деньги добраться обратно, э, в свой отель. Но это, конечно, такие, скорее, м, как решать проблему, да, но, возможно, всё равно уменьшат именно страх, именно беспокойство, да, за те ситуации, которые могут и не возникнуть. И я вот желаю, чтоб у вас с отпуск прошёл хорошо, и никаких таких неприятных моментов всё-таки не было. Но да, стоит, э, заранее об этом позаботиться. Возможно, даже для своего спокойствия, знаешь, э, записать какие-то телефоны на экстренный случай. Ну, например, э, телефон посольства, да, если там будут утеряны будут документы. Всё-таки продумывать такие вещи на случай форс-мажора добавляет какой-то так уверенности в себе, что даже если что-то пойдет не по плану, то ты готова к любой ситуации, да.
М. Мгм. М, мгм. Мгм, мгм. Мгм. Слушай, на самом деле, да, ты права, действительно, а, э, записать телефон- это очень хорошая идея, потому что мы как-то все щас очень сильно, а, привыкли всё искать в интернете, да, там, с использованием мобильных телефонов, а если вдруг что-то случится, ну, по крайней мере, будут какие-то контакты, да. Там и можно будет там экстренно куда-то позвонить. Да, там, ну да, хорошо бы не случилось, но вдруг, если да, то, по крайней мере, можно быть к этому готовым. Да, слушай, это, ну, действительно надо сделать. Я еще вот, знаешь, о чем подумала: вот мы с тобой разговариваем, на самом деле, я тебе говорила, что Азия какая-то вся не такая, да, вообще, как как ка ну, нам показалось, очень отличается от Европы. Вот, э. Мне кажется, что здесь тоже, наверное, что-то подобное будет. И вот, может, правда, стоит как-то побольше почитать про какие-то, может быть, обычаи страны. Ну, мало ли там, знаешь, вот есть такие всякие там про что, про Китай, по-моему, говорят, что там левую руку, а вот на Ближнем Востоке, по-моему, во-первых, женщине нельзя подавать руку мужчине, да, что-то такое, и, по-моему, деньги нельзя как-то передавать, соприкасаясь руками. Вот, может быть, здесь тоже есть какие-то такие особенности, ну, там понятно, что тебя за это, не знаю, не побьют, но как-то не очень хорошо могут посмотреть. Вот, может, что-то такое почитать?
Вот поэтому, мгм. Мгм. Конечно. Так. Конечно. Да. Да, ты права. Действительно, чем больше информации о стране, э, ты найдешь, тем бо больше уверенности у тебя будет, что ты знаешь, как себя правильно вести. Может быть, какие-то моменты действительно в культуре не приняты, и их не стоит делать. Да, а тебе, а, это даже может не прийти в голову. Поэтому чем больше информации, тем больше уверенности у тебя будет. Поэтому, конечно, какие-то форумы, официальные сайты стоит, э, всегда читать перед посещением новой страны, где культура сильно отличается. Ты права.
Мгм, ну да, вот я прям щас думаю, что, наверно, вот это прям стоит сделать, потому что, правда, мы там, ну, не то что попадали прям совсем уж в неловкие ситуации, но, э, видели что они могли возникнуть. Вот прям, не хотелось бы чтоб что-то такое произошло. Наверно, да, это надо сделать. Ну и прям озаботиться по поводу телефонов, вот этих вот документов, всего, чтобы это было там, не знаю, копии всех этих паспортов, чего там еще, каких-нибудь, там, этих
Да, телефоны, номера посольства, адреса, потому что, ну, допустим, если украдут телефон, а у вас вся информация там, это тоже может быть проблемой в наше время. Поэтому, может быть, стоит и листок какой-то вот с такой контактной информацией иметь где-то в кармане, в сумке. Ну и также в чемодане в номере, чтоб, если вы всё-таки вернетесь, тоже могли быстро найти информацию, куда обращаться. Также стоит записать телефоны каких-то экстренных служб в плане медицины, да, что если что-то случится, ну и полицейского участка. И я очень надеюсь, что вам это не пригодится, но, всё-таки, эти вещи нужно знать перед поездкой. Ты права.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, лучше как-то пусть, э, пусть будет лишним, путь пусть потом придется выкинуть, да, этот листик, чем, э, он потребуется, а его не будет. Слушай, ну спасибо тебе за разговор, мы как-то прям так поговорили, я там немножко как-то и успокоилась, и у меня, в принципе, теперь есть, наверно, понимание. Вот да, надо будет составить просто такой, а, списочек документов, которые должны быть в печатном виде на случай всякого непонятного, что может произойти. Спасибо те большое.
Конечно. Я рада, что наш разговор тебе помог. Я уверена, что ты сможешь хорошо подготовиться к поездке, и всё пройдет хорошо, и вы привезете уйму положительных впечатлений. Желаю удачи!